Halo! Iya.
Halo. Halo. Selamat sore, Mbak.
Selamat sore juga. Gimana kabarnya, Kak?
Mmm. Say ju saya sehat alhamdulillah, Mbaknya gimana sehat?
Sehat juga, iya sambil, eee, bersantai-santai, melepas lelah sambil ngobrol begitu. <chuckles>
Hmm. Iya betul-betul. Kalau saya baru pulang kerja, selesai kerja dan
Heeh. Heeh.
sekarang juga lagi santai-santai gitu, habis makan juga, jadi udah langsung siap ngobrol heeh. Hari ini lumayan berkegiatannya lumayan ya, Mbak ya?
Oke. Oke, mau heeh? Apanya?
Berkegiatannya lumayan hari ini ya?
Ya lumayan, lumayan melelahkan, <chuckles> makanya ini sambil, iya inilah melepas lelah begitu, heeh.
Mhm. <laughs> Mhm mhm mhm. Ah iya sempet ketemu sempet ketemu temen juga kah hari ini? Atau di rumah saja gitu?
Eee, nggak sih, nggak ketemu temen, cuma di rumah aja ya kerja, kerja di rumah kayak gitu, mhm.
Ah. Oh. Hmm. Oke oke, heeh, eee, oke, i see. Ngomong-ngomong temen nih Mbak ya, eee, ada satu hal yang emang pengen diobrolin juga nih, terkait temen atau misalnya persahabatan gitu. Eee, emang saya pun penasaran sih pengen ngobrolin hal ini juga. Mmm, biasanya kan, kita kan udah pernah pasti sering banget lihat ya kalau ada, eee, sekelompok orang yang emang sudah temanan banget sejak lama gitu. Dan mungkin Mbaknya pun, eee, inilah, eee, merasakan gitu loh temenan sama o orang tuh lama banget gitu. Nah, eee, sebenernya nih ya yang ngebuat, eee, mereka atau misalnya Mbak dengan sahabat Mbak itu, menjalin hubungan atau bersahabat, eee, cukup lama itu sebenernya apa sih yang memang jadi faktor penting lah ya, eee, untuk Mbak tuh bersahabat dengan mereka tuh cukup lama gitu loh?
Heeh, iya. Mhm. Heeh. Iya. Mhm. Heeh. Iya. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Oke, faktor pentingnya sih menurutku nggak ada pengkhianatan <laughs> itu pasti, karena kan, eee, apa ya, kita udah bareng-bareng, lama, gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba salah satu teman ada yang mengkhianati, rasanya seperti ya itu ditusuk dari belakang. Jadi rasanya sakit banget ya. Mhm, jadi heeh, jadi kalau apa, ya pengkhianatan itu bisa bermacam-macam, ya. Ada yang dalam hubungan percintaan mungkin, ada yang dalam hubungan pekerjaan begitu. Eee, jadi ya sebisa mungkin aku, eee, berusaha untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh, eee, semua tem ya semua kenalanlah istilahnya kayak gitu. Karena itu penting banget sih supaya hubungan tetap langgeng, begitu. Mhm.
<laughs> Heeh heeh. Mhm. Ah. Iya iya iya iya. Pasti ya. Hmm. Iya iya iya. Iya iya iya. Mhm mhm mhm. Iya iya iya. Nah, itu dia, heeh, betul-betul. Jadinya emang salah satunya itu, eee, apa ya, tidak hilangnya kepercayaan ya, eee, dari seorang teman. Emang sih, emang penting banget, pokoknya kalau misalnya kita temanan itu, kita bisa percaya satu sama lain, gitu ya. Dan mungkin, eee, selain itu juga, eee, apa, eee, kita juga lebih terbuka, gitu kan. Eee, kebanyakan, eee, teman-teman kita yang udah yang lama ya temanan tuh, emang mereka tuh sifatnya ya terbuka gitu dengan kita. Terus, eee, mereka tuh kayak emang nerima kita tuh tanpa syarat. Di sini syarat tuh, eee, pasti ada beberapa, eee, orang yang memang ingin berteman tuh dengan syarat. Maksudnya dia tuh harus punya motor bagus ataupun, eee, apa, eee, ikut klub tertentu gitu, harus kaya, gitu kan. Eee, nah, itu muka mereka itu emang kayak menerima kita apa adanya dan itulah mengapa, eee, kita semua juga jadi bersahabat, eee, cukup lama, gitu loh. Mhm.
Iya. Betul. Iya. Mhm. Iya. Betul. Mhm. Betul. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Harus kaya mungkin. <chuckles> Heeh. Mhm. Oke oke. Iya sih, Kak. Kejujuran itu juga penting kan?
Iya sih. Betul, kejujuran juga penting gitu, eee, ya itulah, kalau jujur mah lebih ke ngebangun kepercayaan itu.
Iya. Iya sih, iya betul betul. Oke oke.
Iya iya iya.
Eee, Kakak ada ini, pengalaman nggak?
Gitu, heeh heeh. Eee, pengalaman, eee
Soal kelanggengan, ceh.
Ah, kalau kelanggengan mah lebih ke ini sih, ke teman-teman kuliah, heeh. Teman-teman kuliah tuh dari dulu, mmm, kita sampai sekarang masih berhubungan, eee, berhubungan apa
Mhm. Heeh. Ah.
mmm, kita berhubungan dari ya dari kuliah sekitar tahun dua ribu delapan, nah kita ketemu gitu, dan, eee, sampai sekarang eee, sampai sekarang ya emang itu tuh udah, ini aja sih, udah berjalan sampai sekarang gitu. Itu emang karena kita tuh emang satu pemikiran dan kalau misalnya ngobrol nyambung, kita pun, punya hobi yang memang, eee, sama juga gitu. Jadi ya semuanya nyambung gitu.
Mhm. Heeh, oke. Mhm. Oh, oke. Mhm. Oke. Iya. Oh ya baguslah kalau gitu ya, enak kalau punya teman satu frekuensi kayak gitu tuh. Jadi, eee, apa, eee, sampai kapan pun akan tetap bertahan, eee, persahabatannya, begitu sih Kak. <chuckles> Tapi pernah pasti adem kenapa tuh? Oke.
Mhm. Iya iya. <chuckles> Iya iya, betul betul. Heeh, gimana, Mbaknya sendiri gimana? Mhm, pasti ada apa?
Eee, <laughs> oke, aku jawab dulu deh, heeh.
Kalau Mbaknya mungkin ada pengalaman gitu heeh, nggak apa-apa, kita ngobrol aja santai.
Iya. Kalau pengalaman, ya ini sih, Kak, aku pernah sih dapat permasalahan, eee, di pertemanan gitu. Jadi kan waktu itu, eee, ak apa, teman-temanku kan udah pada nikah, eee, waktu it pada saat itu aku belum nikah. Nah, jadi aku itu, eee, dekatnya sama temen cowok, e daripada cewek kan. Karena aku lebih nyambung kalau sama cowok, kayak gitu kalau untuk ngobrolin hobi, ngobrolin s apa, mungkin, eee, hal-hal yang, eee, menarik kayak gitu. Heeh, terus, mmm, ya suatu hari kayak kita ketemuan, eee, terus aku nggak tahu kenapa teman ada salah satu teman perempuan aku, dia itu mandangnya sinis ke aku. Nah, mandang sinis, aku nggak ngerti kenapa, tapi aku masih tetap berusaha baik, eee, ke dia, terus akhirnya, eee, menjelang perpisahan gitu, setelah lama ngobrol, makan kayak gitu, terus, eee, aku, eee, lagi ini, lagi ngobrol-ngobrol sama suaminya dia. Nah, ngobrol sama suaminya dia, aku ketawa-ketawa, e kita ngobrolin hal-hal yang receh, kayak gitu, terus, eee, pas pis e pas aku salaman dengan istrinya, eee, ya dia nyindir aku kayak gini, eee, "Kamu kalau jadi cewek jangan kecentilan ya." <laughs> gitu. Waduh, oke. <laughs> Padahal, eee, dia tahu, aku sama suaminya itu, eee, cuma ngobrol, cum ya, cuma temanan, cuma ngobrol yang receh-receh aja, cuma bercandaan, kayak gitu. Tapi aku nggak tahu, eee, kecentilan aku maksudnya yang dianggap centil itu, eee, gesturnya kah, atau cara aku, eee, ber ber apa, mengucapkan kalimatkah seperti itu. Ya sudah, akhirnya, "Oh ya" eee, aku jawab aja, "Oh ya, sorry ya kalau aku kecentilan, gimana-gimana aku minta maaf." Kayak gitu. "Ya sudah," eee, "bye!" gitu, aku langsung pergi, kayak gitu. Jadi ya
Heeh. Oh, oke. Iya. Iya iya iya iya iya. Iya, ya ya ya. Mhm mhm. Mhm. Iya iya iya. Mhm. Iya, ya ya. Mhm. Iya, ya ya, oke. Mhm. Iya. Mhm. <chuckles> Waduh. Heeh heeh. Udah temenan. Mhm. Mhm. <chuckles> Iya, ya, iya iya, ya. Heeh heeh heeh. Iya, ya ya. Heeh heeh. Eh, heeh, <chuckles> tapi habis di situ habis dari situ apakah masih berhubungan gitu? Atau misalnya udah lost contact aja gitu?
Heeh. Oh, udah udah lost contact, Kak, udah nggak berhubungan. Karena, eee, apa ya, kalau kayak gitu mungkin aku menganggapnya udah nggak satu frekuensi aja sih Kak, gitu. Jadi, eee, susah juga ya ternyata membuat hubungan persahabatan tetap langgeng karena, untuk hal-hal yang, eee, sebenarnya tuh hal yang sepele gitu. Tapi ternyata, eee, bisa jadi, eee, seru seserius itu, serumit itu, begitu. Eee, jadi aku nganggepnya itu kayak, "E kok, eee, kayak gini sih, kok kayak kayaknya dia nggak percaya sih sama aku?" Kayak gitu. Ya udah akhirnya sejak saat itu, eee, aku jaga jarak dengan, eee, beberapa teman aku, jadi ak e mungkin terutama dengan itu lah, suami mereka lah gitu. Jadi, eee, kalaupun harus ketemuan dengan teman-teman, ey perempuan, ya udah, nggak usah ajak suami deh gitu, kita ngumpul aja deh sesama cewek, kayak gitu. Jadi, ya udah, akhirnya sejak saat itu iya, lebih amannya kayak gitu. Ya udah akhirnya, eee, sekarang sih ya masih berhubungan baik, mungkin karena ada kejadian itu jadinya aku juga sedikit, eee, tertutup sih, ya, jaga jarak sih iya sih Kak, kayak gitu. Gitu. Mhm.
Mhm. Mhm. Iya, ya ya ya. Sensitif juga. Heeh heeh. Iya, ya. Heeh, heeh. Mhm. Heeh heeh. Iya, ya ya. Iya, ya ya. Mhm. <chuckles> Heeh heeh. Iya, ya ya. Mending amannya kayak gitu sih. Menjaga jarak ya. Betul betul. Heeh, soalnya emang, enggak bisa diprediksi juga ya, kalau misalnya kayak gitu mah, ada yang seperti itu. Dan, eee, apa yang bisa dilakukan, ya udah kita mengalah aja. Soalnya kalau misalnya kita keukeuh pun, eee
Mhm. Iya. Iya.
Ya, kita eee, heeh, betul betul. Tetep terlihat salah gitu, jadinya nggak, inilah. Tapi kalau misalnya untuk, mmm, apa, penyelesaiannya berarti Mbak, udah nggak temenan aja gitu?
Eee, terlihat salah tetap terlihat salah sih. <laughs> Heeh. Eee, iya.
Karena kan itu lumayan masalah besar kan?
Eee, k iya g gimana ya, kalau misalnya aku udah terlanjur ini sih, apa ya, dia kayak aku dianggap itu kayak ya pelakor apa giman ya terserahlah, hu mau sebutannya apa gitu kan, eee, kayak udah kecewa sih sama, eee, temen aku itu. Kok, eee, udah bertemanan lama dia kayak kayak baru tahu karakter aku kayak gimana gitu. Nggak maksudnya, eee, dia tahu kalau aku memang suka eee, lebih suka ngumpul dengan teman-teman yang, e apa, eee, dominan cowok kayak gitu. Eee, "Masa, es kayak gitu aja dia, eee, nggak paham sih." A aku ada sempet kepikiran kayak gitu. Tapi akhirnya setelah aku introspeksi lagi. "Oh iya. Ini juga mungkin ada kaitannya dengan hubungan suami istri sih ya. Jadi ya sudah deh, mungkin aku enggak usah yang, eee, harus membatasi diri juga kalau temanan sama cowok sekarang," kayak gitu. Mungkin kalau cowoknya, eee, belum menikah atau, eee, apa, yang masih bujang kayak gitu kan, ya okelah gitu, aku bisa ngobrol sepuasnya. Tapi, kalau misalnya yang udah menikah, aku udah udah harus mulai jaga jarak kayak gitu sih, Kak. Gitu, mhm.
Heeh. Iya iya. Heeh heeh heeh heeh. Iya iya iya iya iya iya. Iya iya, ngerti ngerti. Mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm. Iya iya iya iya. Mhm mhm. Iya iya iya, betul betul. Emang, eee, ini aja sih kitanya juga harus, eee, coba ya lebih bijak juga gitu, dan kalau misalnya situasinya seperti itu, mmm, ya apa yang bisa kita lakuin gitu loh. Eee, mending mengalah aja daripada nanti mek tambah rumit gitu sih itunya mhm. Tapi kalau misalnya ke temen-temen lain masih gitu dan pastinya kan kalau misalnya saya, kayak komunikasi dengan temen-temen dekat, maupun yang nggak deket itu kita masih gitu. Meskipun kalau ke yang enggak begitu dekat, mmm, ya jaranglah paling ngeliatin story doang, terus, mmm, apa, kita enggak, eee, sering ngobrol seperti yang, eee, seperti yang, eee, dilakukan kalau misalnya heeh, sama yang deket gitu. Jadinya ya
Iya. Heeh, lebih bijak sih, mhm. Heeh. Iya. Mhm. Iya, makanya. Mhm? Heeh. Mhm. Heeh? Oke. Eee, yang dekat gitu ya? Mmm, oke oke.
Apa ya, kita pun enggak, eee, misalnya komunikasi pen eh, mas masih gitu ya, tapi ya, enggak terlalu sering gitu, kalau misalnya ini mah. Mhm, hmm, ya, untuk ngejaga ini aja, untuk ngejaga hubungan aja. Kita waktu itu tuh, enggak apa-apa, gitu.
Heeh, iya. Oh, gitu, oke oke. Tapi kalau Oh, kalau pas reuni itu gimana?
Pas reuni mah ya, ngobrolnya sama yang deket-deket aja seringnya, sama yang kalau yang enggak deket juga, eee, ngobrol cuman yang emang enggak terlalu lama gitu. Paling kita kayak yang mau modal, eee, cerita.
Oh, oke. Heeh. Mhm.
Mhm, cerita, eee, dan ya, udah gitu.
Oh gitu, oke oke. Eee, terus kalau apa eg eee, pernah ada masalah enggak? Kalau Mas kalau Kakak kayaknya kalau enggak enggak tahu nih ya, mungkin ini, eee, anggap, eee, aku sebagai cewek lah. Kalau aku ngelihat, eee, kung kelompok teman-teman cowok itu kayaknya kalau ada masalah pasti langsung diberesin pada saat itu juga gitu. Kayak gitu enggak?
Mhm. Mmm, sebenarnya tergantung situasinya juga, soalnya kalau misalnya kita, eee, kalau misalnya kita, mmm, apa, fokusnya itu, eee, misalnya kita keukeuh, maksudnya kera keras kepala ya, pengen, eee, langsung selesai masalahnya, itu ya enggak bisa seperti itu, soalnya, itu itu kan kalau misalnya masalah mah melibatkan, eee, 2 pihak ya.
Oh, tergantung situasinya juga. Heeh heeh. Heeh. Oke. Mhm.
Ngelibatin 2 pihak, gitu. Kalau misalnya salah satunya emang enggak mau, eee, langsung diajak ngobrol, atau misalnya langsung diselesain masalahnya, ya kita juga enggak bisa maksain, gitu.
Heeh. Heeh. Mhm. Oh gitu. Oh, oke oke. Soalnya, eee, aku pernah lihat sih Kak. Jadi kayak waktu dulu aku kuliah ada yang, eee, apa, sempat, eee, bersitegang, gitu. Eee, jadi dua-duanya teman-teman aku, e cowok sama cowok, gitu. Jadi, eee, ya, apa, mungkin, eee, yang teman cowok yang satu ini, dia ini, apa, mungkin frontal gitu ya. Jadi, eee, dia maunya itu, e diselesaikan saat itu juga, kayak gitu. Jadi aku pikir, semua cowok mungkin kayak gitu ya, kayak gitu. Oh, ternyata enggak juga, kayak gitu. Hmm, oke oke.
Mhm. Mhm. Oh, heeh. Iya iya, betul betul, Mbak. Heeh, jadinya memang, eee, apa ya, eee, komunikasi juga masih, eee, penting sih, di situ, gitu loh. Jadi emang kalau misalnya, eee, mau diselesain langsung ya, selesain langsung, gitu. Cuman emang, eee, ya kita kalau misalnya salah satu nggak mau ngobrol, jangan dipaksain. Soalnya kalau misalnya dipaksain itu, eee, obrolannya nggak akan ini, nggak akan nyambung, atau misalnya, obrolannya hanya berdasarkan emosi aja.
Mmm. Oke. Mhm. Mhm. Heeh. Oh gitu. Oke. Oke. Pernah sampai mau berantem gitu nggak? Ada nggak? Enggak ya? Enggak pernah, oke oke.
Enggak akan efektif. Enggak pernah enggak pernah, hmm. Heeh, soalnya ya emang ini, emang, e ya udah dewasa juga kali ya. Heeh. Heeh, ya thank you ya Mbak, obrolannya. Yo, sampai ketemu lagi.
Iya sih, mungkin, eh heeh. Oke, sama-sama.